うーん、で、逆に、なんか、その、スマホを寝る前、触らないって決めるとするじゃないですか。
うん。 ええ。 ええ。 はい。 ええ、そうですね。
そしたら、その、寝る前より、ま、より早い時間にスマホを、なんか、触っときたいっていう気持ちになるんですよ。
うん。 ああ、そうですね、きっと。うーん。
なんかそうですね、なんか、例えば YouTube で今日上がった、なんか、動画見たいなとかをもっと寝るより早い時間にやりたいってなっちゃうんですよ。
うーん。 はい。 そうですね、きっと。うん。寝るより早く見ますよね。すすええ。
はい、で、そしたら、確かに寝る前には、その、ま、どうしても見たい動画とかは、もう、全部見終わってる状態にできるとは思うんですよ。
うんうん。 はい、消化できますよね。ええ。 ええ、でも何か問題がありますか？うん。
例えばはい、それの、なんか、問題というか、まだ、その、実践できてないんであんまり、あれですけど、もしそれをやった場合に
ええ。 多分そうですよね。ん。 はい。 うーん。
その、それをやるとしたら、その、今やってる、逆に、その、勉強時間みたいなのが
はい。 ああ、減ってしまう。ああ、それはそれで困りましたね。うん。
削られて <laughs> なんか、それを、そっちの方がマイナスなんじゃないかと思っちゃうんですよね。
ああ、なるほどです。じゃあ、そうですね、まあ、朝早く起きてやるっていうのは、ちょっと、なしなんですかね？
ああ、確かに、朝、そうですね。